Ay, parang namang, mahirap 'yon, optional lang 'yong pahinga, 'di ba. Siyempre tayo, kailangan din naman natin magpahinga kahit sobrang busy tayo. Bibigyan pa rin natin ng chance 'yong sarili natin, hindi lang sarili natin lalo na kung may pamilya, 'di ba. Alangang, magtrabaho ka lang na magtrabaho or gawin mo lang 'yong dapat gawin tapos wala kang time. So, mahirap 'yon, ikaw rin 'yong mawawalan, 'di ba. So, dapat talagang magkaroon ng time, sa sarili tapos sa pamilya, tapos sa trabaho, 'yong mga gano'ng bang bagay, kailangan merong mga oras.
Mm. Mm. Mm. Mm. Hmm. Sabagay. Eh, sa mga libreng oras ng ibang tao, ano 'yong advice mo na puwede nilang gawin do'n?
Naku, marami silang dapat gawin. Kasi, pasalamat nga sila, 'di ba, malaki 'yong oras nila, lalo na kung, ganiyan, maraming taong, halos wala ng oras para sa sarili, 'di ba. Siguro gawin nila, ah, kung hindi naman nila kayang maging busy sa buhay nila, gawin nilang mahalaga 'yong oras para sa kanila. Kasi sayang, eh, parang kung ako nga, gusto ko na lang oo, hi 'di ba, 'tsaka, mm, tama, kung magtatrabaho siya bayad 'yong oras niya, 'di ba. So, sayang naman, dapat gamitin sa tama 'yong mga oras lalo sa sarili, sa pamilya, 'yong mga gano'ng bagay ba.
Mm. Mm. Dadaan lang 'yong oras, 'di ba. Napakabilis ng panahon. Mm. At saka kung, 'di ba, kung hindi nila nakikita ngayon 'yong kahalagahan ng oras, darating kasi 'yong punto or 'pag magiging adult ka din kasi, makikita mo talaga na, nakikita mo ngayon, 'di ba? Mm.
Mm. Tama ka diyan. Oo, totoo. Magsisisi ka na ang dami mong nasayang, 'di ba.
Sabagay. So ayun, maraming salamat sa lahat ng ating mga kuwentuhan at salamat din sa oras mo.
Oo, salamat din sa'yo. Kaya nga, paalam.